Ah, ok.
Você já comeu no almôndega da IKEA?
Eu comi uma coisa, mas não era almôndega, parecia até um nhocão que a gente chama lá no Rio, que foi o Knödel.
Hã? Ah, sei, sei. Aqui tem. É é porque a IKEA ela é da Suécia, né?
Não sei, se aí também serve o Knödel, lá onde eu morei serve. É almôndega não é? Eu acho eu acho que almôndega é um prato daí.
Aí junta as lo Oi? Desculpa. É, a da IKEA é daqui, aquela versão assim, aquele molho mais espesso, meio amadeirado. Eu acho uma delícia o molho, mas é é é, enfim, eles usam muito batata também, né, porque, vieram. Exato, me faz falta.
Sim, uma delícia. É é, a gente gosta de um arroz, né. Eu acho que o arroz é tão brasileiro.
É, e arroz, o nosso arroz mesmo, também eu não encontro aqui. É outra va é outro tipo, assim, sabe, hum.
Sim. Ah Você tem aí o arroz basmati?
Basmati tem tem, mas nunca experime é mesmo?
Ele é o melhor pra você fazer. É o melhor, porque ele fica soltinho. Segue a receita: 1 xícara de arroz, pra 2 xícaras de água. Eu coloco na água quente, que aí não demora pra cozinhar, né, você refoga numa colher de sopa de óleo, refoga o alho isso, refoga o alho um pouquinho, coloca 1 xícara de arroz, ele rende bastante, e coloca 2 xícaras de água quente. Olha, ele é ótimo, ele fica soltinho, aquele arroz soltinho. Os 15 minutos não deixa passar, né.
Ah. Tá. Aham. Hã. Hã. Igual a gente faz, normal no Brasil. Aham. Oh, vou tentar. Olha, cara. Aham, aham. Aham.
Quando você olha que secou a aguinha, pode desligar. Não precisa fazer ele tampado, pode fazer com a panela aberta.
Hum, nossa, eu vou tentar. Aham. Tá, boa, boa.
Ele é muito bom e é um prato típico do Brasil Olha, eu não sei nem sei se eu falo que é o que eu mais gosto. Gente, eu gosto tanto de arroz com feijão.
Pois é.